Mmm, cara melatihnya ya, cara melatihnya tuh mungkin, eee, bisa kayak kalo lagi stress, itu tuh bisa berhenti sejenak gitu loh, buat, eee, memikirkan hal-hal yang masih, eee, berjalan baik gitu, yang masih bisa disyukuri gitu. Terus, mungkin, eee, kurang-kurangin deh kayak bandingin ke orang lain. Tapi bandinginnya lebih ke diri sendiri aja di masa lalu mungkin kayak, eee, dulu itu di tahap yang masih kayak gimana, sekarang kayak gimana, jadi kan bisa bersyukur tuh, bisa meningkatkan bersyukur. Beda kalau kita bandingin ke orang lain kan?
Mhm? Mhm. Iya. Mmm, oke. Oke. Heeh heeh. Iya iya iya.